آآ، طبعًا اللي أنت قُلته ده هو اللي حصل معايا، إن أنا نتيجة الخبرة ونتيجة السن، نتيجة إن أنا ممكن أكون آآ، سني مثلًا متوسط معيّن، لكن أنا ممكن أكون عِشت قَده مرّة تاني بسبب المواقف والأعمال اللي أنا اشتغلتها. أنا باشتغل من صغري لفيّت كتير آآ، كن ما كنتش بارحم نفسي، أخدت هندسة في 5 سنين، كنت طاحن نفسي آآ، أنشطة طلابية وتطوع وإن أنا م مركِز في الكلية وإن أنا وإن أنا باشتغل. فأنا أنا عايز أقول لك أنا ممكن أكون أخدت 5 سنين في هندسة يعني أ أكاد أجزم لك إن هُم مثلًا ب10 سنين لأي حد تاني أو يمكن أكتر من كده. لأن أنا في يعني يعتبر فَحَت نفسي تطوع، وخبرة وشغل. أنا كنت شغال جنب كل ده وكنت بادرس وكنت باعمل وكنت ماسك الشقة وكنت عايز أقول لك، أنا كنت من مدينة تانية كنت في القاهرة أو في المنطقة اللي أنا فيها <chuckles> كانوا مسمييني عمدة المنطق عمدة البلد الفلانية. كانوا بيقولوا لي كده: "أنت جاي من المدينة الفلانية؟ روح لفلان. فلان ده هو عمدة المكان ده هيجيب لك على طول شقة، هيسكنك، هيخلصك." كم كل ده معايا مسرح معايا فأنا علش بالضبط، علشان كده الموضوع آآ، إن أنا أعمل إن أنا أعمل حاجات كتير في نفس الوقت بقت حاجة عادية، فأنا عشان كده لمّا بيحصل موقف زي كده حِلُه ح يعني أنا ما ما تتكلمش معايا في أنت حِل حل الموضوع ده إيه؟ هيتحل بإن إحنا نت نتصالح؟ يالّا نتصالح. هيتحل بإن إحنا إن أنا
آه. مفهوم. فدفعت التمن ده كله. إمم. إمم. <chuckles> أيوه، أيوه. حلو أوي. كنت أنت نشيط جدًا وبتتحرك كتير وبتعمل حاجات كتيرة. إمم. إمم. ح حولّك شخصية عملية جدًا لحاجات كم تراكم الخبرات دي كلّها خلاك شخصية عملية جدًا.
<tsk> آآ بالضبط يعني، تقدر تقول كده لكن ده كلّه ما يمنعش إنه حتى لو شخصية عملية الصراحة، باحب إني أقعد مع أهلي، باحب كده إن إحنا نروح نقعد على البحر شوية، باحب كوباية القهوة من إيد مراتي ونقعد مع بعض. باحب أروح كده وأروح كده وأقعد مع بنتي قعدة بالدنيا، مش معنى إن أنا عملي إن أنا كده إن أنا بايعهم لأ لأ لأ، خالص، أنا عملي ومعاهم. هُم الصراحة بيشتكوا شوية ساعات لأ، خلّينا معاك، ن خليك معانا شوية أكتر، عينيا حاضر. بف باحاول أفضّي نفسي وبافهمهم برضه إن طبيعة شغلي كفريلانسر أو في بعض الأوقات كعمل حُر بابقى أوقات جدًا مش بابقى فاضي خالص، بابقى مشغول طول اليوم وأوقات تانية هتلاقوني معاكم 24 ساعة. فخلّي دي تشيل دي وخلّينا نمشّي المركب مع بعض هتلاقي الدنيا مشيت.
إمم. الوسط برضه بيبقى إمم. أيوه، أيوه. امم. <chuckles> جميل. ما بت جميل أوي بصراحة يعني، أنا بصراحة يعني حكاويك كلّها جميلة جدًا، وأنا انبسطت جدًا بصراحة بالكلام معاك وأكيد هنتكلّم تاني مرّة تانية.

أنا تقدر تقول إن أنا من الناس دي، ومش من الناس دي، يعني أنا من الناس دي لمّا بابقى مثلًا في موقف حساس أوي. أو أكون زوّدتها مع حد الصراحة، أو يكون في بيننا موقف بيني وبين حدّ عزيز عليَّ موقف آآ، ما كانش يستح ما كانش يستاهل إنه يحصل ولقيته حصل، يعني مثلًا من الناس اللي بيعزّوا عليَّ جدًا والدي ووالدتي، مراتي، أخواتي، الناس دُول أنا لّما بادخل مع نقاش مع حد فيهم وأحس إن أنا زوّدته آآ أو النقاش خرَج عن الحدود، أنا بازعل جدًا جدًا فوق ما تتخيل فعلشان آه.
آه. إمم. أكيد طبعًا. إمم. وبتُقعُد بقى تلوم نفسك، وتقعد تفَكّر في الموضوع، وتجيب الموضوع يمين شمال بقى كده، وجلد الذات بيشتغل. <laughs>
بالضبط، إنّما لو الشخص ده لو حد إد لو الشخص ده شخص مثلًا بالنسبة لي عادي، شخص مش مش فارق معايا أوي لأ، مش مش بافَكّر كتير، وعايز أقول لك <chuckles> مرّة أوقات تانية بافَكّر تفكير مُفرِط لمّا يتضِحِك عليَّ، وأنا قليل جدًا ما يتضِحِك عليَّ يعني في العادي الحمد لله، لكن لمّا بيتضِحِك عليَّ آآ، باقعد أفَكّر شوية بس م لأ م لأ، زمان كُنت باقعد يوم و2 أفرُك عارف كده اللي أنا أ ده أنا ده أنا نسيت فلوسي في المواصلات. <laughs>
إمم. آه. أيوه. آه. <laughs> وتُقعُد بقى ياه! لو كان معايا الفلوس دلوقتي، ونزلت اشتريت ساندوتشات مش ما <giggles> <chuckles>
لا لأ، آآ لا لأ، بالضَ ال دلوقتي الم دلوقتي الموضوع <chuckles> دلوقتي الموضوع لأ، أنا ممكن آآ، ممكن يعني الموضوع يع قلّما ما يتضِحِك عليَّ زي ما بيقولوا كده، لكن حتى دلوقتي لمّا حد يضحك عليَّ في حاجة سواء في سواء في محل، والّا صنايعي والّا غيره يعني في بعض الصناعية كده مش عايز أقول لك، يدخُل يلِف عليك بالحَجرة وال بالورقة والحجر زي ما بيقولوا كده، والحاجة تكون مستاهلة جنيه تلاقيه واخد 10 جنيه وغيره أساسًا ممكن يعملها لك بأقل من كده. و ف فت فتضّايق مثلًا بس الموضوع بالنسبة لي بقى بيعدّي بسرعة الصراحة، يعني ساعة زمن وأنسى بمجرد ما أنام واصحى الموضوع ما بانساه خالص.
إمم، إمم. إمم. آه. طب، أنت عملت يعني إزاي رُحت بقى من واحد بيقعد بتقول لي أنا لو ده أنا لو نسيت فلوس في المواصلات باقعد أفَكّر فيها يومين، لواحد م من ال ربع ساعة، ساعة بالكتير أوي، لو نمت وصحيت أنا الموضوع خرج من دماغي، يعني وصَلت إزاي من هنا لهنا؟ إيه الحاجات اللي أنت بتعملها عشان ما ت تسحلش نفسك بقى في التفكير والحاجات دي؟
آه.

آآ، ممكن بُص، هي بتل بتختلف بتختلف من شخص لشخص لكن بالنسبة لل للحييز الك للحيز الكلام اللي إحنا اتكلّمنا فيه، هي آه في الحتّة دي، إنّما يعني آه. كنت هاقول لك بالنسبة لأهلي وكده لو الموضوع في ناحية أهلي وكده لأ، ما ما ب باتضايق جدًا وباراجع نفسي وباحِس وباحبّهم جدًا، آه. وافتكرت كنت هاقول لك إيه، آآ لمّا كنت باقول لك هو الموضوع لو الموضوع الموضوع مادِّي لإن أنا كده، كده هاعرف أجيب الجنيه تاني يعتبر وما بازعلش عليه، فالجزئية دي مهمة أوي إن أنا آه، ال لو أنا شغّلت دماغي ساعة بموضوع مثلًا خسرت فيه 100 جنيه، أنا لو ركّزت الساعة دي هاجيب 1000 جنيه.
آه. إمم. من حقّك. آه. قُل لي. مفهوم. آه. برضه برضه وجهة نظر كويسة، آه.
أنا ده ي ده م ده ممكن يكون الconcept اللي جوّايا دلوقتي. أنا ل لو شغّلت دماغي ساعتين، 3 وأنا مشغول وباضايق نفسي وباشرب في قهوة و وقاعد مع صحابي علشان ك أنسى الموقف، أنا لو ركّزت الساعة دي، يا في الغالب يا هاشتغل شُغلانة أجيب منها 1000 جنيه أ أيًا كان المبلغ، يعني أنا باكلّمك ال1000 جنيه ده مثال. يا هتلاقي آه. يا هتلاقيني اتعلّمت حاجة في الساعة دي تأهِّلني إن أنا أجيب م فلوس فكده، كده أنت ال الساعة دي ما ينفعش تضيّعها في التفكير، ضيّعها في الشغل، ضيّعها في إنّك تتعلّم حاجة بالض ما فيش وقت للعياط، أنا بالنسبة لي كده، ما باعيّطش أ إلّا لو في أ أ أو إلّا لو في حاجة تستاهل، إنّما لو حاجة ما تستاهلش بالنسبة لي وبالأخص لو في الفلوس، بارميها على طول عشان أنا كده، كده هاجيب غيرها.
أنا مثال آه، آه. إمم. فأنت بقيت شخص عملي أكتر من الموضوع ده. إمم. <laughs> أهو مفيش حلو جدًا. طيّب يعني لكن أنت بقى موضوع لو حاجة بقى، حاجة شخصية أو في حاجة عل حياتك الشخصية، لأ، أنت بتفكّر وممكن الموضوع يبات معاك وتسهر بيه وتقعد تفكّر في قبل إن هم إزاي أنا عملت كده أو إزاي فُلان عمل معايا كده أو الحاجات دي لسّه بتأثّر عليك.